あ、はい、えっとまず1つ目は、やっぱり1番あの、そうですね、気分が変わった経験で言うと、結婚式ですね。あ、自分のです。<chuckles> うん、自分の。はい。
ああ、なるほど。あ、ご自身の結婚式、ま、いわゆるウエディングドレスか、ま、お着物を着られたかああ、そそうですか。それはどういったご気分でいらっしゃいましたか？
はい。あ、そうですよ。ウエディングドレスでした。うん、うん、うん。 ああ、それはやっぱりなんか、ま、憧れでもやっぱありましたので、うん、なんか事前に何回か試着したりして決めてはね、いたものとはいえ、やっぱり当日改めて着ると、やっぱり、その白 <chuckles> 白のね、ドレスでふわふわで、あ、少しラメとかも入ってたりして、すごく可愛くって、はい、気に入ったものだったので、そのやっぱり着るのはちょっと、あの着付け着付けというかなんかね、着る人に手伝ってもらって、で、ま、ちょっと、やっぱり重くてたいあのボリュームが結構ある、あのプリンセスラインっていうんですかね、なんか、もうふわふわのあ、ドレスはい。え、うん、はいんにしたのそうそうそう。まさに夢みたいなので、はい。それで、ま、やっぱりちょっと歩くのはね、ちょっと実際歩くと大変ではあったんですけど、ねうん、 はい。うん、パニエっていうんですかね、中にあの、膨らますやつはい、はい、そう、そう、そう。
うーん。 え。 うーん。 そうですよね。 おお、いいですね。 うん。 うん。 そうですね。うん。 ええ。 あ ホワホワのね、こうバーって広がってる、うん、おお、女の子の夢ですね、ほんとに。うん。うーん。 うん、うん。そうですよね。結構重くていらっしゃるとゆってらしたんですか。うん。 うん。 あ、広がるね、あのすドレスをこう広げるやつを、これはプラスチックで出来てるものですか？それともこう、レースがいっぱい重なってるものですか？
はい、はいて はい。

え、あ、学校の友達でしたね。うん、一緒にうん、うーん、行ってるのは。
あ、そうなんですね。一緒の趣味の子がいて、じゃあ、こう、週末、これを着てどこどこに、都内にどこどこに行こうとか。はあ、そうですか。で、こう、ま、こう、待ち合わせをして、「わ、可愛い」とかなるわけですよね。
あ、そうなんです。そうそうそうそう。はい、そうですそうです。 うんうん。 そう、どんは一緒ですね。やっぱが学校と違う服なんで。あと化粧もしたりね、してたので。うーん。
ええ。うーん、うーん。ちなみにご家族とかは、そういうのを見てどう何か言われたりするんですか？
あ、はい。最初はやっぱり、なんか、派手だなみたいな感じだったんですけど、別に、なんか、なんだろう、下手に露出が多い服を着るよりはいいみたいな感じでした。うんうん、親としては。<laughs> うーん。
ああ。 あ、確かにね。あ、そうですか。親御さんは、でも少しはちょっと戸惑いがあったみたいな感じではある。ん。
ああ、やっぱそうですね、なんか、あんま、普通の人と同じ服じゃないので、もっと普通の服も着ればいいのにみたいな感じでは言われたこともあります。
うん。 そうですね。 <laughs> うーん。でも、ま、普通に、こう、続けてて、そんなに、ま、害のあるものではないと、うん、わかってきたら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
<laughs> もう、着た者勝ちですよね、そうなったらね。へえ、そうですか。なんか、なかなか、こう、そうですね、そういったファッションをいね、やられてる方ってのは、そんなにいっぱいはいるわけではないので。ねえ、すごく貴重なお話でしたね。こう、うん、なかなか、そういうお友達がいない方にしてみればね、なかなか、こう、知らない世界なので。すごくはい、楽しいお話を今日伺って、ほんとにありがとうございました。はい。また是非続けてくださいね。
うんうん。 あ、そうですね。うんうん。 <laughs> うーん、そうですよね。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
はい、ありがとうございました。
はい。